Bence insan ruhu o kadar güzel yaratılmış ki ikisini de yapabilir ki ben bence bunu yapabiliyorum. Kabul ediyorum evet, çünkü ben onu geri döndüremem, yani, geri de yeniden çocuk olamam ve onları tamir edemem. Belki de, eee, o imkânsız. Ama beni ben de yaptı bir noktada öyle bir hissin olması. Bunu da kabul ediyorum, benden bir parça sonuçta, eee, ve, yani, eee, o hissi asla dolduramazsın. Hatta, böyle, istediğin yerde ara, istediğin kişide ara, hiçbir zaman sana anne ve babanın vermesi gereken o hissi kimse vermeyecek. Annenle baban da veremeyecek çünkü sen geçmişte değilsin artık, hani, şu anki gündesin ve onlara olan güvenin de bir noktada ben bu ş bu olaylarda daha çok böyle yalnızlık, çocukla ilgilenme vs. durumunda artık çok büyük bir geç kalınmışlık var. Ama şey görmüştüm, ben bu konuda çok isyan ediyordum ama, eee, şey, diyordum mesela, "O zaman bilinçli olsalarmış, o zaman şöyle yapsalarmış vs." Eee, bir yerde görmüştüm, eee, çocuklukta travma bırakmak a aslında her ebeveyni hata, her insanın ya hata yaptığı gibi normal bir şey. Önemli olan onu telafi etmekmiş. Bunu öğrendim. Sonra düşündüm, benimki evet, benimki hiç telafi edilmemişti. Orada da, eee, şansımı kullanamamışlar, yani, şans. Orada da yokum maalesef. Ya, dedim, "Bari yaptınız bari telafi etseydiniz be! Hatırlıyoruz işte daha çok üzülüyoruz." <chuckles> Böyleymiş yani. "Ben böyle bir e olmak istemezdim." diyorum kendime. Öyle işte biraz.
Doğru. Hı hı. A! Ne kadar ilginç bir bakış açısı. Hı hı. <chuckles> I hı. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Eee, peki o zaman biraz, eee, yani, senin çocukluğunda gözlemlediğin, belki de yetişkin olan senin çocukluğuna baktığında gördüğün şeyler belki de senin, eee, nasıl bir ebeveyn olacağını şekillendiren bir öğreti de olacaktır. Bu anlamda bence, eee, yani, işte, geçmişini, eee, düşünüyor, irdeliyor olman, oradaki, eee, travmalarınla yüzleşiyor olman gerçekten çok cesurca. Eee, bunun için seni tebrik etmek istiyorum. Kesinlikle öyle, eee, ve bir yandan da, eee, genellikle yalnızlıkla başa çıkmak, işte, destek ağları dendiğinde özellikle, eee, hani, Türki Türk toplumunda çok daha böyle direkt çekirdek aileden, eee, gelen, ilk akla gelen yer ya da orası olur. Bu anlamda belki oradan kalan eksikliği senin başka şekillerde dolduruyor olman da çok kıymetli. Ama zor, eee, zor olsa gerek. Yani, senin hikâyenden de bunu anla anlıyorum. Eee, bu noktada ne önerirdin diye sormak istiyorum. Yani, gerçekten o zorlukları aşmış birisi olarak ve kendine bir destek ağı kurmuş biri olarak, eee, belki böyle pratik bir şey olabilir aklına gelen ya da daha duygusal bir şey de olabilir. Eee, tavsiyelerini çok merak ederim.
Aynen öyle. Zor ama. <chuckles> Evet. <chuckles> Belki de. Aynen öyle. Hı hı. Hımm.